อา ค่ะ
ด้วยความที่แบบไม่เอา ก็ไม่เอาก็คือไม่เอา "ถ้าอยากให้เรียน ก็ไปเรียนเอง" บอกแบบนั้นเลย อ จริง ๆ มานั่งนึกตอนนี้คือมันก็เป็นความล้มเหลวอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าทนอีกปีหนึ่งนี่คือชีวิตก็จะพลิกไปอีกแบบหนึ่ง
เหมาะกับคุณ เปล่า? ใช่ไหมคะ เพราะว่า ใช่ มันก็คือจะกลายเป็นแบบว่า คือ อ อีกนิดเดียวอะ อีกนิดเดียว เหมือน ก เหมือนเราวิ่งอยู่ แล้วก็จะถึงเส้นชัยแล้ว เห็นตรงหน้าแล้วอะ แต่แบบอยู่ ๆ เราก็ออกจากสนามแข่ง อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ ใช่ครับ อือฮึ อือฮึ ใช่ ถูกต้อง แต่ไม่เป็นไร แต่ไม่เป็นไร เราคิดนะครับ เราคิด เราลุกขึ้นมาได้ แล้วก็เหมือนเดิม ด้วยวิธีเดิม ก็คือตอนกลางคืนนี่ไปทำงานตอนกลางคืนนะครับ ไนต์ผับ ไนต์บาร์ อะไรอย่างงั้นไป ตอนกลางวันลงโปรแกรม ซ่อมคอม คือความรู้ที่มีในปี 1 ถึงปี สาม เนี่ย
ค่ะ อา ดู ดูเป็นคนขยันมากเลยนะคะเนี่ย
ชอบครับ ชอบ ชอบ ชอบอะไรที่มันแบบทำแล้วมันมีผลลัพธ์
ใช่ไหมคะ?
อือ ทำแล้วมันรู้สึกว่า เฮ้ย! มันมีความ เราต้องประสบความสำเร็จแน่ ๆ เลย อะไรแบบนี้ แล้ว
อืม ดูขยันทำงานน่ะ อืม เป็น เป็น เป็น <laughs>
อา แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ไปสมัครงานด้วยวุฒิแค่นี้แหละ แต่ว่าเราเขียนตัว Resume ของเราเนี่ย ให้ตามประสบการณ์จริงเลย วันเสาร์อาทิตย์ว่าง ๆ นี่ไปขับวินด้วย อา
ค่ะ ใช่ เพราะเรา อืม เพราะเรา อืม
ทีนี้ก็ไปสมัครงาน <chuckles> <chuckles> ทีนี้ ทีนี้ จริง ๆ มันเหมือนละคร แต่มันเป็นชีวิตจริง ละครนี่คือธรรมดามากต้องบอกแบบนั้น เพราะว่า จริง ๆ มันมีลึกกว่านั้น แต่ว่ามันจะ ดาร์ก เกินไป มันจะเป็นสายดำ มันไม่เหมาะสม อืม ก็เลยไปสมัครงานที่บริษัท Software developer ซอฟต์แวร์ บริษัทหนึ่งครับ เข้าไปดีมาก แบบ <tsk> โอ้โฮ! โดนใจมาก มันเป็นสายงานที่เราอยากจะทำ ณ ตรงนี้สุด ๆ
ดูน่าทึ่งจังเลยอะ เป็นคนขยันขยันจริง ๆ เลยอะ <laughs> ค่ะ <laughs> เอา เอาที่แบบ เอาที่เล่าได้ค่ะ เอาที่เล่าได้อะไรงี้ <laughs> ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แต่ด้วยวุฒิ แต่ด้วย แต่ด้วยวุฒิ ก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมคะ ถูกไหมคะ? โอเค ๆ เชิญต่อได้เลยค่ะ
เขาก็ไว้ใจเรา อะฮะ ใช่ครับ ใช่ ๆ แต่ประสบการณ์เราก็เขียนเต็ม ปุ๊บ! เราทำอะไรมา เราสามารถอ่านโคด CSS ได้ หรือว่าสามารถ HTTP ได้ อะไร บอกเขาไปหมดเลย เขาก็ไว้ใจเรา ด้วย ด้วยการทดสอบก่อน ก็สอบผ่านสอบเข้าไปได้ในบริษัทนั้น เขาก็ โอ้โฮ! งานหนักครับ ง งานหนักมาก หนัก
อืม อืม อืม ค่ะ เป็นยังไงคะ ที่บอกว่างานหนักเนี่ยค่ะ มันยังไง?
หนักมาก คือ 6 โมง 6 โมงเช้า
หามรุ่งหามคุก หามค่ำ โอ้โฮ!
ใช่ ถูกต้อง ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เลิกงานตี 1 ตี สอง ครับ
โอ้โฮ!
อืม ถ้าเกิดว่ามี จะขอลูกเรียน Programmer นะ เหนื่อย <laughs> ต้องบอกแบบ นี้ <chuckles>
เอ๊ แล้ว <chuckles> เออ เอ๊ะ แต่ว่ามัน มันก็น่าจะตรงกับจริตเราไหมคะ เพราะว่าดู ดูคุณแบบเหมือนกับชอบทำงาน ขยันทำงาน แต่ว่าอันเนี้ยมัน มันก็น่าจะ จะตรงกับจริตไหมคะ? เดี๋ยวลองขยาย ขยายความให้หน่อย
ใช่ แต่กำลังจะไปถึง อะฮะ มันจะไปถึงความล้มเหลวครั้งที่ 3

อืม ค่ะ
ก็เลยเดินไปที่มหาลัยเลยครับ จุดนั้นคือตัดสินใจเลยว่าขอลาออก เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝืนเรียนไปนี่คือสมองไม่เอาอะไรแล้ว เขียนโคด หรือว่าทำสามมิติ หรือว่าอะไรต่าง ๆ นา ๆ ที่ ที่วิศวะเขาจะต้องปูพื้นฐานก่อน ใช่ไหมครับ
ค่ะ
มันไม่ได้
ณ ณ ตอนนั้นขอ ขอ ขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่าความรู้สึกตอนนั้น เอาเท่าที่เล่าได้นะคะ เท่าที่แชร์ได้ เป็นยังไงอะคะ?
ใช่ ได้ครับ อือฮึ ความรู้สึกตอนนั้นคือ อยากนั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย
อืม ค่ะ
โดยที่หัวสมองมันไม่มีอะไรเลยครับ มัน มัน <tsk> มันไม่ใช่อยากจะไปตามเขานะ เออ ๆ มันว่างเปล่า ใช่ครับ ใช่ มันว่างเปล่าโดยที่แบบไม่เอาอะไรแล้วอะ เออ อันนั้นคือ ความล้มเหลวครั้งที่ 1 คือไม่ได้บอกพ่อกับแม่
ว่างเปล่า รู้ซึ้ง อือฮึ อืม อ้อ ท่านก็ คือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบ
ใช่ครับ ไม่ได้ปรึกษาใครเลย ถูกต้องครับ ไม่
ด้วยว่าเราเนี่ย ลา ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมคะ? คือ คือไม่ได้บอกใครเลยถูกต้องไหมคะ?
อือฮึ ใช่ ใช่ครับ ไม่ ใช่ ไม่ได้บอกใครเลย แล้วก็
อืม โอเค ค่ะ
ไปทำงานพิเศษ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า อืม ในเมื่อ ในเมื่อ ในเมื่อชีวิตมันต้องเดินต่อ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำงานด้วยวุฒิแบบนี้ มัน มันไปต่อไม่ได้ ด้วยความที่ประเทศไทยมันเป็นแบบนั้น
อืม อืม ใช่ค่ะ ก็ อืม
ครับ ประเทศไทยคือต้องการใบสี่เหลี่ยม ๆ ที่บอกว่า โอเค ปริญญาตรีนะ คุณถึงจะสามารถเดินขึ้นไปต่อได้ในทุก ๆ ขั้น อา ใช่ครับ ก็เลยเก็บตังค์ แล้วก็เหมือนเดิม มหาลัยเดิม คณะเดิม ถูกต้องครับ ใช่
<chuckles> มันคือใบเบิกทาง ใบ เบิกทางในการทำงานนะคะ อืม ค่ะ กลับมาเรียนต่อ แบบนี้ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ
ก็ไปได้พอถึงประมาณ <tsk> ปี จะขึ้นปี 4 แล้ว